Ouais, pour la forge, c'est du cadeau, principalement du cadeau, heu. Alors, ça arrive que de temps en temps, il y en a certains qui soient vendus, mais pour mettre de l'argent dans l'association, pas pour, heu, pas pour moi.
D'accord. OK. Et tu as déjà essayé des tu vois, des modes de financement externes comme le le crowdfunding? Heu, non, ça s s
Pas du tout. Non, non, non. Je me je me sens pas légitime. C'est peut-être, heu, ça, c'est toute une autre grande question. Tu vois la légitimité, heu, c c'est ça le syndrome de l'imposteur, et cetera.
Ah ça, heu, c'est le problème de l'artiste, ça Exactement, ouais, ouais. Et tu arrives pas à dépasser ça?
Mais mais oui, j'y ai pensé. Non, parce qu'en fait, hem, je le vois pas je vois pas quel projet financer. C'est surtout ça. En fait, pour, heu, pour en faire un crowdfunding, il faut avoir une finalité derrière, et heu, je vois pas laquelle. Je là actuellement, j'ai pas les idées, le quelque chose de concret en tout cas, et de réaliste surtout, qui qui me vient en tête.
Ouais. D'accord. Et dans ton entourage, tu es soutenu dans dans ce que tu fais? Tu as tu as des gens qui sont en qui qui bah oui, qui qui te soutiennent, qui te qui te poussent même?
Ouais. Ouais, ouais, bah, j'ai ma compagne, qui, heu, qui est là tout le temps, qui est tout le temps à la me faire des, heu, des compliments, qui me qui m'aide aussi parce qu'elle, est couturière. Donc, de temps en temps, j'ai besoin de faire des doublures pour un sac, par exemple, c'est elle qui s'en charge. Elle dessine aussi, comme je sculpte le cuir. Du coup, elle elle m s'occupe de faire les dessins pour ça. Heu, puis oui, heu, le l'entourage, heu, ça arrive que bon, bah il y a un cadeau à faire, il m'achète une ceinture, ce genre de choses. Donc même niveau financier, ils participent quand même ouais.
D'accord. Mmh. D'accord, bah écoute, c'est super passionnant en tout cas, heu, ton univers. Merci d merci de l'avoir partagé avec moi, c'était c'était vraiment un régal.
Bah ouais, c'était génial. Bah, merci à toi.